Uhum.
Isso foi também, pra mim, fundamental.
Ah, se
Meu filho até brinca, diz que eu coloquei técnica no meu toque.
<laughs>
<laughs> Mas é mentira. Quem fala isso é porque é bagunceiro.
<chuckles>
Entendeu, <chuckles> porque não é toque.
Uhum.
A vida tem que ser organizada. E a cozinha
Uhum.
Tinha um ditado no Brasil
É a praticidade também, né, de ter um lugar organizado. Você até te motiva a cozinhar mais, eh, você fica uhum.
Sim! Te motiva, você não perde tempo.
Verdade.